Uhm, sì in generale, oppure sai quelle là un po' più gioiello, più particolare, alla schiava comunque, uhm, c'ho 10.000 paia, cioè, non lo so veramente ogni anno, poi, compro sai quelle lì economiche e butto butto e prendo, butto e prendo, quindi, uhm, l diciamo vario molto. E in estate non pensare proprio che io mi metta un vestito attillato, cioè, 1 per il freddo, 2 perché non non lo so, non mi piaccio, <chuckles> non so perché.
Certo. Certo, sì, sì. No, quello anch'io. Vabbè, nel senso io purtroppo non mi piaccio mai. Inverno, estate, primavera, autunno, purtroppo non mi piaccio proprio mai, però, uhm eh, c giuro che ci sto lavorando, eh, ci sto provando, però e il giorno sono i pantaloni che mi fanno basso, e il l'altro giorno la maglietta che mi fa gra cioè, tutta una roba così. Però, comunque
No, però mi dispiac devi apprezzarti in ogni caso. Meno male, speriamo bene. <chuckles> Uhm, sì, vabbè poi n poi troviamo sempre i complessi, no, in generale purtroppo.
Sì, no guarda, lasciamo stare che abbiamo tutti i nostri complessi, che infatti, poi, quando, mhmm, parlo alla mia migliore amica che anche lei ha le sue cose, dico: "Ma no ma scusa, cioè, d metti devi metterti quello che ti fa sentire bella, perché sennò è comunque mhmm, mettersi in qualcosa che ci dà che ci faccia sentire rappresentati proprio tanto è importantissimo." Ehm, lei fa: "Eh, ma non ci riesco perché mi sento grassa, mi sento qua." E io dico: "Lo so, io ti dico che non lo sei. Lo so che non lo credi, ma è vero, non sei grassa, non sei assolutamente grassa," e quindi, mhmm
Eh, esatto. Okay. Sì. Esatto, esatto. Uhm, sì. No. Esatto, esatto. Ehm Sì. Sì. Mh-mh. Sì, eh vabbè, sì poi alla fine è inutile vestirsi bene per per piacere agli a cioè, devi piacere in primis a te stesso, no, comunque, in ogni caso.
Sì, quello sì.
Ehm, poi ovviamente oltre che dall'umore un po' dall'umore, magari, mi sento un po' più così, un po' più scialla che mi scoccio di fare tutto, quindi mi vesto, magari, sai quel fatto proprio scialla, quel fatto proprio easy, non so se ti capita, okay. E qualche volta, anche ovviamente alla situazione, una cosa è che vai a, boh, uhm, fare la spesa giù casa, e una cosa che devi andare a una festa per farti capire, cioè
Sì, sì, sì, sì. Anch'io. E beh, sì.
cioè, non so se te ovviamen se tu per esempio dividi le cose, oppure bene o male, mhmm, un po' te ne "te ne freghi" tra virgolette.
Allora, dipende, nel senso che, mhmm, io di solito non sono un grande festaiolo
Okay. Okay.
<clicks tongue> quindi tendenzialmente io non non ho neanche bisogno, diciamo, di divider le feste, cioè, nel senso gli a i i i vestiti, perché sì ci son momenti in cui mi vesto più elegante, ma non è una festa dove dici, non so: "Devo avere il vestito piuttosto che"
Mh-mh. Okay. Okay. Sì. Mh-mh. Okay. Okay, okay, okay. Sì.

Quello sì, molto. Secondo me sì.
Sì, secondo e sì. Mh, perché poi, secondo te?
Cioè, io io uso l'abbigliamento proprio per esprimere chi sono io, nel senso, ehm, aes io quando appunto non ho occasioni particolari dove devo vestirmi in un certo modo, ehm, io sono abbastanza alt, emo, goth come ehm, come genere, esatto. Poi non sono, nulla di estremo perché vo non ho ancora il coraggio
Okay, okay. Okay. Mh-mh. Okay, okay, come genere, okay. Sì, sì, sì. Però, per esempio, io io ti noto molto socia solare, quindi comunque, l mhmm, come ti vesti, e c come ti approcci è diverso, no?
Sì, quello sì, quello sì.
Capito? Io allora se dovess e ehm, basarmi sull'abbigliamento el per esprimere la mia personalità avrei qualche problema bipola di bipolarismo perché veramente cioè, hai capito. <chuckles> Ho si cioè, a volte mi va di vestire molto largo, scialla tuta, e altre volte un po' più elega cioè, quindi capito dipende. Secondo me non tanto, capito. È più una cosa di di di di mood che di personalità secondo me. Guarda ho visto che si è fatta una certa, buona giornata. Ciao, ci risentiamo, ciao.
<laughs> Sì. Anche a te, ciao, cia ciao. Sì, cia